उम उम, मतलब मैं तो जैसे आपने इसको ऐसे डिवाइड करा कैटेगरी में, मेटल रॉक, मैं मतलब ऐसे डिवाइड करके गाने नहीं सुनता हूँ, तो मतलब इस पर मैं ज़्यादा विचार अपने व्यक्त नहीं करना चाहूँगा। वो फ़िर विचार इधर-उधर चले जाते हैं और उम, अब मैं ऐसे ही गाने सुनता हूँ कि, जैसे कि मूड क्या है मेरा, मैं अक्सर ये देखता हूँ कि मेरा मूड क्या है। जैसे भारत में अ, आपको भी पता है भारतीय संगीत कहीं न कहीं बहुत आगे माना जाता है, ख़ासकर सुर, ताल, लय जो भी होता है या फ़िर यहाँ के जो इंस्ट्रूमेंट हैं, वो सितार हो गया। तो, वैसे ही अगर मैं हाँ फीमेल अगर मैं बात करूँ फीमेल सिंगर में, तो आजकल तो मतलब मुझे श्रेया घोषाल हो गई, इनके गाने बहुत अच्छे लगते हैं। और और मैं तमिल, तेलुगु ये सब गाने भी सुनता हूँ, कन्नड़ हो गई, तो वो उनमें एक ना एक मतलब रिदम होती है और बीट होती है। अगर आपको रिदमिक गाने सुनने हैं बिल्कुल मध्यम अ, वो जो नहीं होती एक आवाज़ आती रहती है सुरीली-सी, तो आप तमिल गाने सुन सकते हो, तो वो भी मुझे पसंद आते हैं। तो वहाँ के एक कलाकार हैं इलैयाराजा करके नाम है, तो उनके गाने मैं सुनता हूँ, हाँ। तो ऐसे ही अलग-अलग उसमें है तो फ़िर वो तो मूड पे डिपेंड हो जाता है, लेक़िन आपने जैसे बताया, मैं ऐसे तोड़ नहीं पाता हूँ कि इतना ज़्यादा तोड़ के मैं बता पाऊँ। क्योंकि आप अ, बैंड की बात कर रहे हैं और यहाँ पर मतलब बैंड कल्चर थोड़ा सा कम है भारत में।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
जी।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 जी। जी, जी, जी, बिल्कुल।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 अच्छा, अच्छा। जी, जी, जी। जी। जी। सा हाँ, जी। जी। जी। जी, जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब जैसे आपने अभी अ अ, बताया कि आपको श्रेया घोषाल का पसंद है, तो मेरे को भी श्रेया घोषाल का एक अ अ, क्या क्या कहते हैं, गजनी वाला जो गाना है, जिन्होंने जिसमें उन्होंने बहुत मधुर आलाप लिया है, वो मेरे को बहुत पसंद है। मतलब वो जब मैं सुनता हूँ ज
हुँ। हुँ, हुँ। ओके, ओके, ओके, ओके। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। कैसे मुझे तू मिल गई, आई थिंक।
जी, जी। "कैसे तुम अ, मुझे मिल गई" उसमें उसका वाला जो आलाप है, वो अगर आप अपनी आँखें बंद करके सुनेंगे तो आप मतलब ख़ो जाएँगे उसमें। मेरे को मेरे को तो हमेशा ऐसे ही लगता है। वो अगर मैं नॉर्मली सुन रहा हूँ, तो मेरे को एक ऐसे इमोशनल स्टेट में पहुँचा देता है जिससे मैं मतलब कहीं मेरे साथ हुआ ही नहीं हैं, पर मेरे को वो इतना ज़्यादा क्या कहते हैं क्या कहते हैं, अच्छा लगता है वो सुनने में, कि मैं उसमें गाना भी चाहता हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ फ़िर उस बारे में। मतलब इतना मीठा जो उन्होंने गाया है, उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा उस समय कि उन इनकी कौन-सी याद रिलेटेड होगी। क्योंकि अ, सिंगर गा ही इसलिए बहुत अच्छा पाता है कि वो अंदर से उस चीज़ को फ़ील करते हैं, उन लिरिक्स को फ़ील करते है, तो गाने को जाऊँगा।
हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्क हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। उसके लिए अरिजीत सिंह सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है। <laughs>
जी, जी, जी। अरिजीत सिंह अब अ, सबसे बड़े एग्ज़ाम्पल हैं उसके लिए, कि मतलब उनकी आवाज़ तो मतलब अलग ही है बिल्कुल। और जी।
हाँ, मतलब आपका अगर ब्रेकअप हुआ है, तो आप अगर उनके गाने सुन लिए आपने, तो आप मतलब हंड्रेड परसेंट हाँ, वो आपको मतलब रो दोगे। <chuckles> ये चीज़ की गारंटी होती है।
<chuckles> जी। ब्रेकअप सॉन्ग ब्रेकअप सॉन्ग <chuckles> जी, जी जी, जी, जी, जैसे कि चन्ना मेरेया है। जी।